Also, mir fällt es eigentlich verhältnismäßig leicht dafür, äh, wenn ich das jetzt vergleiche im im Gegensatz zu damals noch in Deutschland. Ich weiß auch nicht. V vielleicht es liegt natürlich auch an der anderen Mentalität hier. Einmal die andere Mentalität der Asiaten, also
Mhm. Mhm.
generell. Also, jede Kultur hier, ob das jetzt Thais sind oder Filipinos, die sind immer sehr, sehr aufgeschlossen, auf ihre eigene kulturelle Art, ähm, ganz anders als der typische Deutsche. Ja, das kannst du dir ja kannst du dir ja sehr v gut vorstellen und dementsprechend fällt mir das dann auch leicht.
Mhm. Mhm. Mhm. Okay.
Ähm, aber es ist tatsächlich 'n bisschen 'n oberflächlich dann oftmals.

Gibt es. Da ist dann allerdings zum Beispiel Thailand, Bangkok wieder besser geeignet. Weil was so, äh, Aktivitäten angeht ich weiß nicht, ob du 'n bisschen dich mit Asien und dann Bangkok auskennst.
Okay. Mhm. Ja, k ich kenne mich aus.
Ah, ja, dann weißt du ja, dass es in dass es nichts gibt, was es in Bangkok nicht gibt.
Das stimmt. Genau.
Ähm, ja, und in anderen Städten, mehr so in der Provinz, auch wenn das jetzt 'ne Millionenstadt ist, die sind dann doch vielleicht viel simpler gestaltet. Da kann ich dann wirklich nur ins Fitnessstudio oder joggen oder weiß der Geier, solche Sachen und jetzt nicht unbedingt
Mhm. Mhm.
äh, irgendwelche ganz krassen Besonderheiten wie, was weiß ich, äh in Bangkok, <exhales> da gibt's ja tausende Sachen, ähm, die besten die besten Saunas, Air Airsoft spielen, äh, Kartfahren, äh, ne? Also, egal, was mir grade einfällt, ich würde es in Bangkok finden.
Ja. Ja. Genau.